ويضحكوا والكلام، لمجرد بس إن أنتِ كذبتِ على كل واحدة فيهم بس كذبة بيضة، حاولتِ عن طريقها إن أنتِ ت تجمّعي آآ 2 مع بعض، تصالحي 2. فالفكرة هنا إن أنتِ كان هدفِك نبيل وفي نفس الوقت ما أذيتيش حد، بالعكس ده أنتِ قويتِ علاقة 2 ببعض وحببتيهم في بعض أكتر، فأعتقد إن ده يستحق إن أنا أطلق عليه أكاذيب بيضة عادي مش مشكلة، موافقة بيها أنا دي. <laughs>
امم. أيوه، أيوه. يعني أنتِ كده الحكاية ال يعني التجربة الشخصية اللي أنتِ حكيتيها دي، بترد على آخر سؤال بس بالعكس، يعني هو بيقول إن الأبيض يؤدي لمشاكل، لا أنا شايفة أنتِ زي ما قلتِ أنتِ صلحتِ ويعني حسنتِ العلاقات بعد بينكم وأنتم أصلًا أصحابي يعني ف
إمم. إمم. لأ خالص. اهم. اهم.
بس أنا شايفة إنه لأ، في برضه مواقف ممكن أصل بُصّي هنرجع تاني للبداية، إنه الكدب هو كدب.
اهم. اهم. صحيح.
ال الأبيض ده إحنا مصطلح أطلقناه عليه علشان نقول إن أنا زي مثلًا أنتِ بتقولي أنا حسنت العلاقات، أو أنا مثلًا خبيت عن ماما حاجة اتعملت علشان ما نعملش مشاكل، بس ال في مواقف تانية، آآ ممكن لو خبيت ال ال الواقع اللي حاصل، آآ لما ال يعني مثلًا ماما لما كانت بتكتشف إن الحاجة دي اتكسرت وإنه لأ، ده مثلًا فلان دي بقى بتضايق مننا لأنه إحنا خبينا وكدبنا وما كناش صُرحة و <tsk> فأنا شايفة <clears throat> سوري، زي ما أنتِ قلتِ في الأول إنه آآ ال ال الحقيقة تتقال آآ مهما كانت العواقب يعني إنه
<chuckles> إمم. اهم. صحيح. همم. اهم. آه. إمم. اهم. ولا يهم صحيح. أنا معاكِ في حتة زي دي، أصل أنا هاقول لِك على حاجة.

آآ، أفتكر آآ وإحنا وأنا ص وإحنا صغيرين أنا وأخواتي، اللي هو لمّا حد بيعمل حاجة فبنداري، ما نرضاش نقول لماما علشان <laughs> آه، يعني <laughs> وبعدين بقى نفضل يعني ماسكينها لبعض، اللي هو أنا خبّيت فأنت لازم تعمل لي ده، يعني برضه بنستغل المو استغلال.
إمم. <laughs> أيوه، أنا تخيّلت الموقف. <laughs> امم. إمم. آه، أيوه ده ده بتبقى ذلّة، ذلّة اللي هو يا ريتني كنت اتضربت من ماما والّا إن أنا أتذلّل لك ياعم. <laughs>
آه، آه، بالضبط. هو طريق الشر هو هي بدأ بالكدبة، إن إحنا نخبّي، فلازم ليه توابع يعني. <laughs>
امم. أيوه، صحيح. بُصّي أنا بالنسبة لي الكذب الأسوَد يا ستي، آآ ده عامةً هو مرفوض بالنسبة لي. يعني أنا عن نفسي ما باحبش أكذب على حد ولا باحب حد يكذب عليّا، يعني أنا باحب أكون صريحة، وممكن صراحتي يعني بُصّي تزعل ناس كتير مني بس يعني <tsk> ما بيفرقش معايا كتير أوي الصراحة يعني. آآ الكذب الأبيض آه أنا باتّبع الكذب الأبيض في حاجات كتير الصراحة، أولها حاجة حلوة أوي لما أنتِ تكوني آآ أنتِ مصرية، صحيح برضه؟
أيوه. اهم. صحيح. إمم، اهم. إمم. آه طبع أيوه.
آه، ما أنا باقول اللهجة برضه يعني. آمم أمّا نروح مصلحة حكومية، عايزة تخلّصي ورق
آه <laughs>
يعني مش عايزة أقول لِك الواحد بيألّف تأليفات عليهم عشان يحاول ينجز، ب والله العظيم ممكن تكذبي أي كذبة بحيث إن هُم يخلصوكِ، الواد مش عارفة معلش الولا مش عارف معلش الولا ابني إيه مش عارف إيه <tsk> وتقعد أألّف سيناريو، بدل ما كنت هاطلع للدور العاشر عند miss سماح والّا miss عفاف اللي هُم بيقولوها دي، والله العظيم ب الورق بيخلص في ثواني، فبتضطرِّ إن أنتِ تسلّكي نفسِك بأي شكل من الأشكال، فأنا بالنسبة لي دي كذبة بيضة، يعني ما هي مصلحة ما الطرف التاني هو اللي اضطرني إن أنا أعمل كده، ليه؟ لأن هو ما كانش هيمَشّي لي مصلحتي، بس في نفس الوقت أنا ما ضريتهاش، هي دي النقطة بقى، هي دي النقطة.
علشان أيوه، أيوه. تمام. آه. صحيح. أيوه، أيوه. يعني ما هي آه، يعني هنا خلّيني أسألِك طيب سؤال، هل بعد ما بتعملي كده يعني في الموقف ده، أو أي مواقف تانية، آآ بتحسي بقى مثلًا بالذنب وتأنيب الضمير اللي هو أنا عملت كده يعني والّا إحساسك إنه لأ أنا كنت مضطرة إن أنا أعمل كده علشان زي ما أنتِ مثلًا بتقولي أخلّص مثلًا مصلحة معينة؟
إمم. اهم. إمم.